Ja gut, aber das du du du will du willst es ja. Also, du so solltest jetzt nicht die dich dich jetzt so klar, die haben dich vielleicht ja so 'n bisschen angeschubst noch an der Stelle, ne, aber ich meine, diese ursprüngliche äh, d dieses ja, kommt ja von dir. Es hat ja keiner gezwungen, äh, auf diesen Weg zu gehen. Also, auch nur die Sichtweise so 'n bisschen, ja? Es macht dann natürlich kannst du sagen, es macht mir 'n bisschen Druck, auf der anderen Seite ähm, du musst ja nix zurückzahlen, das ist ja 'n der Ersatz für 'n Arbeitslosengeld, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ne? Also, du befrei dich mal aus der das wäre jetzt auch sogar schon 'n Tipp. Befrei dich aus diesem: „Ich werde jetzt gezwungen“, wenn's schiefgeht, geht's schief. Also, ich meine, äh, Nobody, äh, is p is perfect und, äh, was, äh, die meisten erfolgreichen Unternehmer auszahlt zeichnet, also, alle, äh, ist, dass sie auch schon ganz oft gescheitert sind. Das gehört einfach dazu.
Mhm. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Ja, genau, genau. Mhm. Mhm, das stimmt. Ja das stimmt natürlich.
Es geht ja, es geht halt nur darum, einmal mehr aufzustehen. Das klingt jetzt so 'n bisschen flapsig, aber selbst Elon Musk und, äh wirklich auch die ganzen Größen, es gibt niemand, äh, der nicht schon mal 'nen Konkurs hatte oder so was und wirklich, äh, auch vor dem Nichts stand, ähm, das gehört dazu. Also, de deswegen, äh, versuch das mal auszulagern. Du scheinst 'ne tolle Idee zu haben. Du hast 'ne Berufserfahrung da drin. Also, geht's jetzt darum, die Schritte zu machen, du also, und dein t Plan muss ja irgendwie auch schon realistisch sein, d das wurde ja geprüft. Also, du hast ja eigentlich so von außen schon mal so äh, so kleines Approval, so, s
Ja. Ja, ja. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Genau ja, es ist nur glaube ich, liegt 'n bisschen an mir, weil ich bin so ähm, also, ich möcht ich möchte keine Niederlage erleben oder ich bin ein Mensch, der sehr perfektionistisch ist und eigentlich immer alles schaffen muss. Also, ich bin da wirklich ganz schlimm und deswegen glaube ich, mache ich mir da auch selbst diesen Druck oder habe auch diese Angst vor diesem Scheitern, weil, ähm ja, weil ich halt so denke: „Ne? Also, ich kann das ja jetzt nicht anfangen und dann wird das nix.“ Also, ich kann das ja jetzt auch nicht also, ich ich meine nicht es geht nicht darum, was andere denken, aber natürlich wissen jetzt alle, was ich mache und das ist dann so, wenn das in 6 Monaten, ähm wenn ich damit in 6 Monaten nicht mein eigenes Geld verdienen kann und, äh, alleine aufm äh, alleine, ähm, stehen kann damit, ähm, dann ist das, äh, ja für mich ein Scheitern und, ähm, nicht so schön auf jeden Fall. Da habe ich schon Angst davor.

Ja, hoffen hoffentlich sage ich an der Ecke, na klar. Aber das Fehler weisen mich, ja auf irgendwas hin. Ich habe nicht dran gedacht, ich war vielleicht zu schnell oder zu was auch immer. Das ist ja nur äh, das ist nu ist 'ne Entwicklung. Da gibt's halt die Variante 2.0. Ja, s so ist Leben. Du wirst ja auch in 20 Jahren 'ne ganz andere sein als heute.
Wenn ich Anfangsschwierigkeiten habe. Ja. Ja, ja voll. Ja, ne, ähm, sind alles sehr gute gute Tipps da, die du mir, ähm, ve ja weitergibst auf jeden Fall. Das muss ich mir mal alles ja überlegen und, äh ja, nochmal klar werden, dass ich Sachen nicht so überdenken sollte oder so. Ich meine, ich bin am Anfang, es ist jeder hat Verständnis dafür und, ähm, das ist ja auch also, es ist theoretisch ja auch 'ne neue Sache für mich. Also, ich habe ja vom Marketing und sowas nie studiert, ich kam aus 'nem ganz anderen Feld. Ähm, genau, also, es braucht Zeit.
Genau, und und vor allem, wie sagt du sag du dir das selbst? Du sagst ja immer in die Art d du sprichst mehr von man im Außen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dass du dir das selbst sagst. Also die anderen sehen das ja auch, ne? Aber
Mhm. Ja stimmt, das ist wichtig. Ja klar, ja, das sind wir beim Thema so, ist ja egal was andere denken, es ist ja wichtig was ich denke und wie's mir dabei geht.
Äh, du darfst dich selbst entlasten an der Stelle und sagen: „Hey, ich habe gar nicht den Anspruch an mich. Ich darf das. Ich fange grade an und da darf ich auch Fehler machen. Ich muss nicht perfekt sein“, und äh, also a am besten sagst du dir das immer, aber du bist die Person, die dich am meisten entlasten kann. Ja, gerne.
Mhm. Voll. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, du, danke. Ja, voll, danke dir auf jeden Fall für die ganzen Tipps, das hilft mir sehr viel weiter.